Ich muss tatsächlich aber sagen, rückblickend gesehen habe ich mir selbst 'ne Erfahru mich um 'ne Erfahrung geraubt, die ohne ihn ganz anders, glaube ich, verlaufen wäre
Mhm, mhm.
und vielleicht auch besser verla also, äh, definitiv besser. Also, ich denke, da habe ich mir wirklich ich ich hatte so dieses Empfinden, dass ich aus dieser Beziehung gehen möchte und allein eben diesen Schritt für mich gegangen wäre, nach Australien zu gehen und ich glaube, das war die richtige Intention.
Mhm.
Und ich habe aber dann damals nicht gespürt oder nicht genug gespürt, dass es eben auch dieses: „Du musst es alleine machen” so 'ne Wichtigkeit hatte. Ich dachte, das ist dieses „nach Australien gehen” das Wichtige, aber ich glaube, viel mehr verinnerlicht hatte ich dieses dass ich das für mich alleine machen möchte.
Mhm. Und gab's da denn, äh, 'nen also, wie war das so, kannst du dich erinnern, als er dann gesagt hat, er kommt mit? Gab's da so 'ne innere Stimme, die wo du die du vielleicht so 'n bisschen auch weggedrückt hast in dem Moment, die dir da schon gesagt hat so: „Ne, lieber nicht?“
Mhm. Also, ich glaube, es war so 'n es war so 'n Mix aus, äh einerseits habe ich doch mich trotzdem auch gefreut, weil ich mir dachte, ah, dann habe ich jemanden dabei und so dieses diese dass man so sich diese Sorgen vom Auswandern vielleicht so 'n bisschen teilen kann.
Mhm.
Und gleichzeitig aber auch, äh ja, vielleicht noch 'ne 3. Stimme. Also, die 2. Stimme wäre dann in dem Fall gewesen, dass ich nicht dachte, dass es da zu final kommen würde.
Ja.
Also, er war 'n sehr chaotischer Mensch, ähm, der auch jetzt vielleicht nicht ganz so gut da drin war, Dinge hinzubekommen und irgendwie habe ich nicht damit gerechnet, dass er dass also, das war tatsächlich ich hatte so 'n verrückten Moment im Flugzeug, wo wir dann da saßen, uns angeschnallt haben und ich gucke ihn an und ich konnte nicht fassen, dass er neben mir sitzt.
Mhm. <laughs> Okay. Du hast bis zum letzten Moment gar nicht so ganz geglaubt, dass es wirklich was wird. Okay, ja.
Und Absolut nicht, ja. Also, ich war, äh, wirklich der festen Überzeugung, dass dass er abspringt.
Ja, ja.
Und, ähm ja, aber das waren halt, glaube ich, alles ja solche diese Zeichen, wo ich wirklich hätte sogar vielleicht bisschen wirklich mehr darauf hören müssen, ne? Ähm, ja, und auch früher loslassen, also, einfach dieses Früher-Loslassen dieser Situation wäre besser gewesen.
Mhm. Mhm.
Ja, und da hatte ich auf jeden Fall, ähm, ja, so 'n bisschen, äh, ja, mir selbst in den eigenen Fuß geschossen, kann man sagen, dass ich da eben so ich würde sagen, wenn ich ihn im Nachhinein als irgendwas bezeichnen müsste, dann würde ich sagen, dass er auf jeden Fall energieraubend für mich war.
Mhm, mhm.
Und ich habe sozusagen dieses ja, diesen energieraubenden Menschen- der mir mehr Energie gekostet hat, als dass er mir geschenkt hat- habe ich dann sozusagen mit mir mitgezogen. Ich glaube auch einer der Gründe, warum er es final geschafft hat mitzukommen, war, weil ich 'ne starke Organisatorin war. Also, ich habe das dann alles so 'n bisschen in die Hand genommen und war dann halt eben so diese Verantwortliche und das hat überhaupt für ihn den Absprung geschafft. Alleine hätte der das auch nicht geschafft.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Hast ja.
Ja, und da ja ja, ne, also, da habe ich auf jeden Fall gemerkt, ähm, da also, das kann ich auch bis heute so sagen, das war eine falsche Entscheidung.